คือว่า เรามีเรื่องแบบ เอ่อ ค่อนข้างจะ กังวลกับตัวเองอะค่ะ เกี่ยวกับการทำงานนะคะ รู้สึกว่า การทำงานมันน่าเบื่อ มันซ้ำซาก มัน มัน มันน่าเบื่อ ฮ แต่ว่าเราก็ต้องทำต่อ เพราะว่า อืม เพราะว่า 1 มันเรื่องรายได้เนาะว่า เราจะต้องหาเงินมาใช้ อะไรเงี้ย อืม ก็เลยมาคิดอยู่อะค่ะว่า เออ เราจะจัดการกับความรู้สึก แล้วก็อยู่กับมันให้ดีขึ้นได้ยังไง? อย่างเงี้ยค่ะ อืม คือมันจะมี 2 แบ่งเป็น 2- 2 พาร์ต นะคะ พาร์ต แรกอะเป็น คือเราอะตอนแรกทำงานประจำ แล้วก็ย้ายงาน เปลี่ยนงานออกมาเป็น Freelance ซึ่งงาน งานประจำก่อนหน้านั้น ที่ทำอยู่อะค่ะ ทำมาประมาณ 8 9- 9 ปี 9 ปีได้ แล้วก็นานนะคะ ซ <chuckles> แล้วทีเนี้ยพอเราลาออกอะ เอ่อ ทางบริษัทเขาอยากให้เราช่วยต่อ โดยที่เปลี่ยนคอนแท็กต์เป็น เอ่อ เป็น Freelance แทน ซึ่งเราก็ยังทำงานเดิมอยู่ อืม ทำ ที่ทำมา 9 ปีแล้วอะค่ะ มัน อืม ซึ่ง
อือฮึ ครับ อืม เข้าใจครับ อืม ครับ อืม เข้าใจครับ ได้เลย ครับ อืม ครับ
ตอนที่ลาออกอะ มันมีปัญหาเยอะมาก ๆ แล้วก็ เอ่อ ทุก ๆ อย่างมันทำให้เราตัดสินใจที่จะไม่อยู่แล้ว อะไรเงี้ย มัน แต่ แต่กลายเป็นว่า เอ่อ พอเขาจ้างต่ออะ ด้วย ด้วย เอ่อ ด้วยเราต้องหาเงิน โอเค พอ ท พอมันจ้างต่อ มันก็จะมีรายได้ประจำ ที่เป็นก้อนหนึ่งและ เราก็ ตัดสินใจว่า โอเค เราจะรับทำต่อ โดยที่เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้ว แต่ว่ามันกลายเป็นว่า ปัญหาที่เรายังเจออยู่อะ มันก็ยังเจอเหมือนเดิมซ้ำ ๆ อยู่อย่างงั้น มัน มันไม่ได้ถูกแก้ไขอะค่ะ แล้วเราก็ต้องทนทำมันต่อไป อือฮึ ส่วน ค่ะ ส่วนอีก อีกงานหนึ่ง ก็จะเป็นงาน Freelance ใช่ไหมคะ ซึ่ง Freelance น่ะ เอ่อ งาน <tsk> เราไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นไหม แต่ว่าถ้า ถ้าบางคนมาเจองานที่ เอ่อ เหมือนเดิม ๆ บ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วงานไม่ได้ บางทีไม่ได้มีความท้าทาย แต่อาศัยปริมาณงานที่เยอะอะค่ะ มันก็ มันก็ทำให้เราเบื่อ แต่ด้วยความที่ เออ งานพวกเนี้ย มันก็ได้เงินที่ เออ ค่อนข้างดีอะค่ะ แต่ ว กลายเป็นว่า เราก็ต้องฝืนที่จะต้องทำอะไรพวกเนี้ยต่อไป อืม ก็เลยอยากมาขอคำแนะนำค่ะว่า เออ จะปรับมุมมองยังไง? แล้วก็ทำให้ตัวเองอยู่กับงานพวกเนี้ย ต่อไปได้แบบดีขึ้นใน ในความรู้สึก? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ครับ ครับ อืม ๆ ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม เข้าใจเลยครับผม ครับ ครับ ครับ อืม อืม ก็เข้าใจความรู้สึก อะฮะ <chuckles> ครับ อืม ครับผม ได้เลยครับ ด้วยความยินดี ก็ต้อง ก่อนอื่นเลย มัน ผมก็เข้าใจความรู้สึกขึน คุณนะ ที่ ที่ประสบพบกับ อ่า เรื่อง เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ก็ ก็เป็นอย่างนี้นะครับผม มี เพราะว่า เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย ถ้าทำอะไรซ้ำ ๆ ซาก ๆ เนี่ย จะเกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น ขาดแร อ ขาดบันดาลใจ ใช่ไหมครับ? ทำให้แบบว่า "เฮ้ย! ฉันใช้ชีวิต อยู่เพื่ออะไรนะ ฉันทำมันเพื่ออะไร?" ลองค้นหาเป้าหมายดูไหมครับ? ว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ย เพื่ออะไร? ทำเพราะอะไร? อืม ลองตั้งเป้าหมาย อืม ครับ จริง ๆ
ค่ะ อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม จริง ๆ จริง จริง ๆ มัน มันก็มีเป้าหมายนะคะ อย่างเช่น แบบว่า เอ่อ เอา เอาเงิน เราต้องการเงินแหละ แล้วเรา เราก็ต้องการเงินมาทำ เอ่อ ธุรกรรม หรือ เอ่อ เกี่ยวกับปัญหาในชีวิต ไรอย่างเงี้ย อย่างเช่น แก้ เอ่อ ใช้หนี้ หรือว่า เอ่อ เพื่อจะเป็นเงินเก็บ อะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็มีอยู่อะค่ะ แต่ว่า เอ่อ มัน เหมือนตรงเนี้ยแหละค่ะ ที่ยังทำให้เราเบื่อ แต่ว่าเรายังต้องทำต่อ อืม <chuckles>
ครับ อา อา อะ ๆ ครับ อืม เข้าใจครับ ก็ผมมองว่านะ เราแบ่งเวลาไหมครับ? จัดการเวลา จัดการตารางการทำงานของเรา เพื่อไม่กระทบกับความรู้สึก แล้วก็การใช้ ว ชีวิตของเราด้วยอะครับผม พอจะเป็นไปได้ไหม?
อืม อืม อ้อ พอจะเป็นไปได้ค่ะ แต่ว่าจะเริ่ม จะเริ่มยังไงอะคะ? ช่วยแบบแนะนำให้หน่อยได้ไหม? อืม
อืม อืม อา อันดับ แรกก่อนเลย คุณก็ต้องให้ความสำคัญกับงาน เพราะว่าคนเป็นมืออาชีพเนี่ย เขาต้องมีความรับผิดชอบในการ งานที่ได้รับมอบหมาย ใช่ไหมครับ? ลองคุยกับหัวหน้าดูว่า จะจัดการตารางชีวิตของคุณยังไง เขา เขารับข้อเสนอที่เราเสนอไปได้ไหม? แล้วก็งานพาร์ตไทม์เนี่ย ผมมองว่าเราจะทำงานตรง ตอนไหนก็ได้
อืม อืม
ที่ตรงไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ใช่ไหมครับ? เอาตามที่เราสะดวกเลย ถ้าเมื่อไรที่เรา โอเค มีกำลังใจที่อยากจะทำมัน เพราะว่าบางครั้งเนี่ย มนุษย์เราก็ต้อง ข อา เขาเรียกว่า ขาด อ่า ก การพักผ่อนเหมือนกันนะ เหมือนว่าเราไปเปิดโลก ไป ไปเจอผู้คน ไปสังสรรค์บ้าง แล้วก็กลับมา มาทำงานเนี่ย มันจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่า เรา เราทำงานอยู่จดจ่อกับมันตลอดเวลาเนี่ย เห็นไหม? เกิดการซ้ำซาก ทำให้เราเบื่อหน่ายได้ ใช่ไหมครับ แล้ว ลองหาแบบว่าแรงบันดาลใจ มุมมองใหม่ ๆ แล้วก็ อ่า การพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องอะครับผม อืม
อืม ๆ อืม ค่ะ อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม อืม โอเคค่ะ ก็ เอ่อ จริง ๆ เรื่อง เรื่องปัญหาของไอ้ตัวงาน งานเก่าอะนะคะ ที่ ที่ ที่ทำอยู่ มันก็รู้สึกว่า มันก็ลด ลดปัญหา ลดแรงกดดันไปได้เยอะเหมือนกัน จากที่เราต้องเข้าออฟฟิศ แล้วก็มา ได้มาทำงานที่บ้านน่ะ มันก็ลดแรงกระทบ อะไรอย่างเงี้ย ไป ไปได้เยอะ แล้วก็ปัญหาที่เคยเจอ ที่เจอบ่อย ๆ มัน มันก็ยังเจออยู่บ้าง แต่ว่ามันก็ลดลง ซึ่งอันนี้โอเคอะค่ะ แต่ว่า อืม มัน มันก็ เดี๋ยวจะลองปรับ เอ่อ พฤติกรรม แล้วก็ หมายถึงระบบ ระเบียบ เวลา ตารางงานน่ะ ให้มัน เอ่อ ลงตัว แล้วก็สมดุลมากขึ้น เหมือนที่คุณบอกว่าแบบว่า ให้ไป เอ่อ ลองเหมือนหาวิธีผ่อนคลาย คลายเครียดบ้าง โดยที่แบบว่าเราจะได้ อาจจะได้ไปเห็นมุมมองใหม่ ๆ หรือว่าไอเดียใหม่ ๆ ระหว่างที่เราพักเนาะ เออ อันเนี้ย อันเนี้ยแบบ เออ ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองดู เพราะว่าเป็นคนติดแบบว่าทำงานยาว ๆ รวดเดียว อย่างเงี้ยแบบ หลาย ๆ ชั่วโมง แล้วก็ค่อยพัก อย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวคงจะต้องแบบว่าพักถี่ขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เพื่อจะได้แบบว่าลดแรงกดดันตัวเองด้วย อืม ดี ดีค่ะ
ครับ อืม ดี ครับ อือฮึ เข้าใจเลยครับ อืม อืม ใช่ ยอดเยี่ยมเลยครับผม <chuckles> <chuckles> ครับ เข้าใจเลยครับ เข้าจะ <chuckles> อืม อืม ครับผม เพราะว่าความรู้สึกของคุณนั้นมีค่านะ สุขภาพของคนนั้นมีค่ามากกว่างานใด ๆ เลยแหละ อืม แล้วก็เวลาด้วย เพราะว่าคน ช คนสำคัญของเราเนี่ย จะอยู่กับเราไม่รู้นานแค่ไหน ใช่ไหมครับ? เราก็ควรให้เวลากับคนรอบข้างมากที่สุด งานก็สำคัญนะ แต่ว่าคนรอบข้างนั้นสำคัญกว่า แล้วก็สิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณชอบอะครับผม อืม
อืม อืม อืม อืม อืม โอเคเลยค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าอยากแบบว่า เอ่อ ลองตั้งเป้าหมายแล้ว คืออย่างที่บอกว่า เราก็พอจะมีเป้าหมาย ใช่ไหมคะว่า เราจะ เอ่อ ต้องการเงินเนี่ย มาทำอะไร อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็เหมือน <tsk> ไม่ได้ดึงดูดมากพออะค่ะ พอ พอเราแบบมีความเหนื่อยล้า หรือว่าเจอปัญหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ มันเบื่อ แล้วทำให้เราแบบอยากหยุดทำงาน แบบอยากพักไป อะไรอย่างเงี้ย มัน มันรู้สึกว่า แรงกระตุ้นมันยังไม่พอ อย่างเงี้ย เราควรจะทำยังไงดีคะ?
อืม ครับผม อืม <chuckles> เข้าใจครับ อืม ครับ ก็พอเข้าใจได้นะครับ ความรู้สึกของคุณคือขาด ข ขาดแรงกระตุ้น คือแล้วเราลองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือว่าคนรอบข้างเราดู เฮ้ย เรามาได้ไกลขนาดนี้แล้วนะ เราอยู่ ณ จุดนี้มันไม่ง่ายเลยนะ คนอื่นเนี่ยแบบว่า บางครั้งแล้วสถานการณ์ปัจจุบัน และเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ย คนตกงานเยอะมากเลยนะครับ แล้วลองเปรียบเทียบดู เฮ้ย วันนี้เนี่ย วันนี้เนี่ยเรายังมีงานที่เราได้ทำ แต่คนอีกจำนวนมากที่กำลังไขว่คว้า ออกไปค้นหางานที่ตัวเองต้อง คืออยากจะได้งานน่ะครับ แต่เราเนี่ย ค ทำงานอยู่ที่บ้านสบาย ๆ คืออยากจะทำตอนไหนก็ได้ อา ลองมองในอีก อีก อีกแง่มุมหนึ่ง เฮ้ย เราก็ยังโชคดีนะ เรายังมีงานทำ ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเบื่อหน่าย ซ้ำ ๆ ซาก ๆ แต่ก็ยังมีความหมายนะ เรายังได้เงิน เรายัง อะฮะ คือ แล้วก็ไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะพัฒนาทักษะ เรา อ่า ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ใช่ไหมครับ เพราะว่า
อืม อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม
งานพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มทักษะ แล้วก็การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลย ใช่ไหมล่ะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ เออ แบบว่าเป็น เป็นอะไรที่ เอ่อ ไม่ ไม่เคยไปมองตรงนั้นเหมือนกันว่า ที่คุณบอกว่าแบบ เออ เราโชคดี แล้วก็แบบดูว่าตัวเองเนี่ยมา มาได้ไกลแค่ไหนแล้วใน ใน ในการแบบที่เรายังมีงานทำอยู่ตรงนี้ แล้วก็ อืม เหมือนจะลำบาก น้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ย แต่ เออ อันเนี้ยเดี๋ยวจะลองคิด คิดแบบนี้ดูนะคะ เพราะว่าจะได้มี แรงที่แบบว่าฮึดทำงานมากกว่าเดิม อย่างเงี้ย อืม ๆ ๆ ค่ะ
อืม อืม อืม ครับ อืม <chuckles> ครับ เย้ สู้ ๆ นะครับผม ผมเชื่อว่าคุณทำได้ ค คุณเก่งมากเลยนะ แบบว่าฝ่าฟัน สู้ทน จนมาถึงปัจจุบันได้ มันไม่ใช่ง่ายนะครับผม ต้องสู้กับจิตใจตัวเองมากพอสมควรเลยนะครับ
อืม เออ ช ใช่ค่ะ ใช่ เพราะว่าไอ้ตัวงานเก่าอะค่ะ มันทำมานานมาก ๆ จริง ๆ ก็คือ 9 ปีเกือบ 10 ปี มัน มัน <laughs> มัน มันไม่ใช่แบบว่า แบบเวลา ที่เพื่อนเป็นแป๊บเดียวอะ เรา เราก็อยู่กับตรงนั้นมาได้นาน ก็ถือว่าเราอดทนมาเยอะจริง ๆ แต่ว่าเราก็ยัง อ ต้องทำต่อ อืม
โอ้โฮ <giggles> อืม เข้าใจเลยครับ โอ้โฮ ใช่เลย คือ ครับ ไม่แปลกเลยว่า คุณจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อและซ้ำซาก คุณทำมา 9-10 ปีอะครับผม แต่ลอง ลอง ลองปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ ดูอะครับผม ลองไปเจอผู้คน หลอง ลองไปแบบว่า
ค่ะ
พูดคุยอะครับผม หรือว่าปรึกษากับคนรอบข้าง หรือว่าคนที่เรารัก หรือว่าครอบครัวเราดูครับผม อาจจะหากิจกรรมดี ๆ อะไรที่แบบว่าเป็นประโยชน์ต่อเรา ต่อ ดีต่อใจอะครับผม อืม
อืม ได้ค่ะ ได้ อืม ๆ เดี๋ยว เดี๋ยวจะลองดูค่ะ แบบว่าแทรกกิจกรรมแบบว่าพักผ่อนคลายเครียดอะเข้ามาให้เยอะขึ้น แล้วก็เรื่องเป้าหมายเนี้ย เราก็คงจะลองตั้งเป้าหมายในแต่ละสเต็ปดู เพราะว่ามันจะได้แบบว่าเหมือนเป็นเป้าใน เอ่อ ที่ทำได้จริง แล้วก็มันสามารถติดตามได้เรื่อย ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็เดี๋ยว อันเนี้ยแบบมันจะได้เป็นแรงผลักดันตัวเองด้วยเนาะ เหมือนแบบ เออ หลาย ๆ ร อย่างที่แบบคุณ ส แบบแนะนำมาอะ คือมันทำให้ ให้มองภาพได้มากขึ้นด้วย แล้ว
อื้อฮือ ครับ ครับ อา อา เยี่ยมเลยครับ ใช่เลย ถูกครับ อ๋อ เก่งมากเลยครับ
มัน มันแบบ เออ มัน มันเหมือนเตือนสติอะค่ะว่า เออ จริง ๆ เรา เออ โชคดีมาก ๆ เลย ที่เรายัง มีงาน แต่ว่าเราแค่ต้อง แอ็กทิฟตัวเองมากกว่านีอะ อา ค่ะ
ฮะ ครับ อา ใช่ แต่ แต่การที่คุณวางเป้าหมายแบบ step by step นั้นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ แล้วก็ จะได้รี จะได้รู้สึกว่า เฮ้ย เราพัฒนา เรา เราก้าวทีละ สเต็ป สเต็ป ทีละก้าวเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก มันให้ มันเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่เราเลยนะครับ เพราะว่า <sniffs> ไม่มีใครรู้ กว่าตัวเรานะครับ ว่าเรา ไอ้สิ่งที่ ปะ ประสบพบเจอเนี่ย มันไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมครับผม? ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ ๆ ขอให้ผ่านแบบว่า ความรู้สึกนี้ไปใน อืม รู้สึกดีต่อไปในอนาคตนะครับ
อืม อืม อืม อืม อืม ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ก็ขอบคุณที่มารับฟัง แล้วก็ช่วยแนะนำหลาย ๆ เรื่อง ก็เดี๋ยวจะไปลองปรับใช้ดู ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
ด้วยความยินดี สวัสดีครับ ด้วยความยินดีครับ